Senti un po', non è che ti andrebbe di parlarmi di una tradizione familiare che ami particolarmente?
Sì, assolutamente. Allora, una tradizione familiare che amo terribilmente è legata al Natale. La mia famiglia è fanatica del Natale, si può dire, e noi iniziamo a comprare le decorazioni natalizie già ad ottobre. Cioè, noi saltiamo <chuckles> letteralme sì, noi saltiamo letteralmente Halloween perché, vabbè, no è una festa che si festeggia molto in Italia, no, non è sentita come il Natale. Ehm, e compriamo iniziamo già da subito a comprare, anche perché poi i negozi le iniziano già a mettere in questo periodo, le decorazioni natalizie. Facciamo i progetti di come dobbiamo mettere le luci fuori al balcone, le luci in casa, uhm, addirittura adesso dobbiamo costruire un caminetto, uhm, <smacks lips> ehm, finto ovviamente perché non lo abbiamo in casa, quindi lo costruiamo finto, con poi, sai, quei caminetti finti che si comprano generalmente che fanno tipo la finta fiamma. Uhm sì, sì, sì.
Mh-mh. Dai, ho capito. <chuckles> Sì. Ah! Con così tanto anticipo? <chuckles> Certo, mh-mh. Eh, beh è vero, vero. Ho capito. Mh, sì. <chuckles> Okay. Sì, sì, sì. Mh. Ah! dai, ho capito bello, bello. E questa cosa è qualcosa che, mhmm, si ne è sempre andata avanti sin da quando eri piccola, no non so, o questa dell' ehm, anticipare così tanto le decorazioni natalizie intendo.
Allora, noi iniziamo già ad acquistarlo molto prima, perché ci prepariamo pro cioè, noi facciamo i progetti, noi siamo persone che progettano fino però poi mettiamo tutto l'8 cioè, mhmm, noi decoriamo l'8 e l'8 per noi è un momento proprio, possiamo dire, mhmm, noi non siamo religiosi in realtà. Cioè, noi festeggiamo il Natale come festa pagana anche perché, ehm, io sono atea, quindi è una festa che, forse proprio perché noi la vediamo come una festa atea, veramente tendiamo r legarla a un amore che noi proviamo tra di noi
Mh-mh. Sì. <chuckles> Okay. Sì, sì. Mh-mh. Ah, ho capito. Certo, certo. Ah, è più un'atmosfera conviviale e tutto quello che c'è dietro. Ho capito, ho capito.
L'atmosfera, il fatto che si è tutti insieme. Esatto, il momento in cui si sta tutti insieme. Uhm, l'amore proprio che in quel momento dici: "Cavolo, abbiamo le ferie, siamo tutti insieme, possiamo passare più tempo insieme", e quindi per questo. Ehm, l'8 dicembre noi assolutamente, tutta la mia famiglia, dobbiamo essere presenti, dobbiamo fare l'albero di Natale con le canzoni di Natale, il mio cagnolino viene vestito con il cappellino, e e noi ci mettiamo i maglioncini, uhm, quindi veramente i maglioncini poi con, ehm, va un anno abbiamo avuto con le canzoncine di Natale, un anno con le lucine di Natale, proprio il maglioncino, ehm, quindi è proprio mozzi.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay. Mh, bello, bello. Sì? Mh-mh. Dai! <chuckles> Okay, insomma, vi sbizzarrite mi sembra di capire. E e senti, stavi dicendo che comunque dovete esserci tutti, no, mi sembra di capire, ecco, che, uhm, è importante, uhm, che tutto questo non solo il giorno in sé, ma anche semplicemente le decorazioni e quant'altro. Ma di solito è è difficile per voi riunirvi? Nel siete siete nel senso, siete una famiglia un po' sparsa o comunque, bene o male, siete siete vicini?
No, allora siamo vicini perché mia sorella sposata viene tranquillamente, perché adesso poi siccome mia sorella si è sposata, si è un po' diciamo unita a questa cosa, nel senso che mia sorella ci tiene ancora paradossalmente a fare l'albero con noi, e quindi lei o lo fa il giorno prima o il gio o il giorno dopo a casa sua, quindi con il suo rituale, okay, cioè un sento, con la sua famiglia e poi generalmente porta qui anche mia nipote piccola, il marito, e si sono aggiunti anche loro a questa diciamo, possiamo dire, ritualità; forse nel tempo poi si perderà, non so ovviamente, non posso
Sì. Ah, okay. Mh-mh. Ah, bene, bene. <chuckles> Meno mane. Okay. Ah. Oh, beh sì, però comunque per ora mi sembra di capire che vada tranquillamente avanti e che vi faccia piacere, ecco. Poi immagino che sia anche qualcosa che tu, eventualmente, vuoi vuoi proprio portare avanti, no? O okay bene, bene meno male. E e senti, allora proviamo, magari, a soffermarci su degli aspetti positivi cioè, degli aspetti specifici, ecco, di tutte queste preparazioni, no, ad esem qualcosina mi hai nominato, stavo pensando, ad esempio, per quanto riguarda l'aspetto della cucina: anche lì è qualcosa che fate collettivamente oppure, c'è una figura o ci sono delle figure a cui solitamente è affidato il ruolo, ecco?
Sì, esatto. Esa Sì, esatto. Mh. Mh. No, allora questo anche lo facciamo collettivamente, nel senso che, uhm, io sono napoletana quindi il momento, in generale, della cucina è santo, è s quasi sacrosanto, ecco. E e poi figuriamoci legato al na la cucina natalizia, quindi proprio il creare i classici doc dolci: gli struffoli, ad esempio, che sono napoletani, o noi facciamo il baccalà fritto, uhm, l'insalata di rinforzo. Però, uhm, nonostante queste cose le facciamo, ecco, io, mia mamma, anche mio padre aiuta molto, in realtà poi io ho una famiglia, non solo la mia proprio diciamo famiglia, quindi mia mamma, mio padre e mia sorella, ma io ho anche una famiglia molto più larga perché ne al sud, molto spesso, no, si abita tutti quanti nello stesso palazzo, è una tradizione che adesso
Okay, okay. Ecco, va bene. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Okay, sì. Ah! Uh, ah, certo, certo quindi avete la vicinanza, insomma riuscite a riunirvi. Mh-mh.
Esatto. Esatto. E quindi Natale, ma anche Capodanno, io ho proprio una taverna molto grande, e quindi tutti cucinano vari pietanze e poi si scende giù nella taverna e si mangia tutti insieme. Quindi, considera che quando ero piccola i miei cugini, mia sorella, non erano sposati, non avevano figli, e quindi eravamo, mhmm, diciamo su 20-30 persone. Ad oggi si parla di tavolate in sì!
Sì. Okay. Mh-mh. Mh. Ah! Okay! co che comunque era già un bel numero, no? Sì, e ecco, quin <chuckles> esatto.
Fe beh, sì! Sì. E eravamo già tanti. Cioè, noi avevamo, ehm, un tavolo dei cugini, che eravamo tutti i cugini, ed era già un un bel tavolo grande, perché poi ho tanti cugini.
Mh-mh. Eh, immaginano. Mh, e adesso si sarà allargato anche di più, no, perché comunque col passare del tempo e quant'altro. Beh, è blue è molto bella questa cosa. E senti, comunque mi stavi dicendo che anche il Capodanno, bene o male, segue, ehm, le più o meno le stesse modalità, ma mi chiedevo: quindi, queste festività, mhmm, le passi solo ed esclusivamente con la famiglia o ci sono anche dei momenti in cui, magari, un membro non necessariamente familiare, non so, qualche amico viene vo invitato volentieri a partecipare?
Sì. Allora, diciamo che, uhm, a mhmm, nella mia famiglia, ma in realtà io penso un po' in generale al sud, siccome viviamo con molta importanza queste feste, uhm, anche se per esempio non sei sposata cioè, ser sen se sei sposata chiaramente poi ci si divide, quindi magari o si va a casa del marito o della moglie, ecco. Invece quando si è fidanzati, uhm, assolutamente, cioè, ognuno ci tiene a fare il Natale o il Capodanno a casa propria. Cioè, ehm, <smacks lips> io sono fidanzata ma non andrei mai a casa del mio fidanzato, ma non per qualcosa
Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay. Ah, okay. Ah, ho capito. Cioè, c'è sì, sì, ma magari è un ma è un aspetto culturale, proprio, intendi, no?
Ehm, sì, mhmm, culturale ma anche proprio di attaccamento, perché si è proprio attaccati alla propria tradizione, cioè al proprio modo di festeggiare la propria famiglia, e quindi questo. Però, ad esempio, nei giorni tra Natale e Capodanno, sai, quindi quei le quelle giornate di festa, di ferie, ecco, uhm, tranquillamente magari ci si vede molto spesso la sera, o la il diciamo il pomeriggio a casa degli amici, si gioca a tombola, si gioca
Mh. Certo. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay. Ah! Okay, ho capito, ho capito. Quindi, semplicemente ci tenete a fare questa divisione un po' netta, nel senso non è che una parte viene esclusa ma, mhmm, ci dedicate un altro momento. Okay, ho capito. Sì?
Esatto, non la festa ufficiale, ma i giorni che intercorrono perché, uhm, i napole i napoletani, io parlo menti di napoletani perché sono napoletana, uhm, ci piace proprio in momento natalizio vederci, giocare tanto, poi si scommettono tanti soldi, c'hai, perché poi ovviamente con la tombola, ehm, partono delle liti, uhm, i vari giochi di società; è proprio un ambiente festivo.
Ah, okay. Sì. Capito. Ah, beh! Sì, sì. Mh-mh. Mh-mh. Ho capito, ho capito. Quindi è anche, proprio, un un'abitudine, perché da come parli mi hai detto mi stavi dicendo prima, no, che tu non penseresti m mai nemmeno, uhm, pur avendo un compagno di andare a festeggiare da lui in queste occasioni. Ma, un una domanda: il tuo compagno, anche lui è del del sud, e quindi condivide s questa stessa mentalità, questo attaccamento? O, magari, ci sono delle divergenze? Perché, sai, a volte può capitare che 1 dei 2 nella coppia, in realtà, voglia passare quella festività con la famiglia dell'altro, e quindi mi chiedevo se ci fosse questo aspetto.
Esa Mh. Mhmm, no allora, il mio compagno anche essendo del sud, ehm, anche lui è molto, molto legato alla sua famiglia, e quindi diciamo c'abbiamo, proprio questa diciamo ritualità. Poi considera che a Napoli, ehm, ci sono alcune magari tradizioni, alcuni dolci lui è di Caserta, quindi già ci sono dei dolci diversi, ehm, diciamo si è proprio legati anche banalmente, no, al menù proprio che si fa. Cioè, che sembra una stupidaggine, però tu aspetti tutto l'anno, magari per il baccalà fritto, e se vai magari in un'altra famiglia il baccalà fritto non lo fanno perché magari non piace. E quindi, mhmm, sembra una stupidaggine ma al so
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Ah sì. Mh-mh okay ho capito ti ho vite. No, no certo, no, no assolutamente ho capito cosa intendi. Beh è una è una cosa bella questa. E senti tra le pietanze che preparate e quant'altro c'è qualcosa u innanzitutto una cosa specifica che ami mangiare e un'altra che ami preparare, che magari non sono per forza la stessa cosa, sai, potrebbero essere diverse?
Mh. Okay, allora io amo mangiare, ehm, diciamo si mangia generalmente il 24 ma anche il 25. Ehm, mhmm, allora noi il giorno prima della Vigilia, tendiamo a mangiare brodo perché dobbiamo cioè mhmm, ah no scusami, perdonami ho fatto un po' di confusione. Il giorno della Vigilia, okay, noi mangiamo la pizza con le scarole, cioè è proprio che si mangia la pizza con le scarole. Poi il 24 mangi proprio pesante, perché si mangia sempre diciamo è a base di pesce, quindi si può fare varie cose, puoi fare alcune famiglie fanno addirittura proprio il pesce fresco, mhmm, diciamo crudo, che noi non andiamo molto, diciamo, d'accordo col pesce crudo. Io amo i diciamo la pasta con l'astice, quindi generalmente facciamo questa noi e io la amo, e io invece cucino per il 24 l'insalata di rinforzo, quindi mi piace cucinare, è anche facile.
Mh-mh. Sì. Sì. Mh, dimmi, dimmi. Okay. Ah, okay, okay, mh-mh. Buon S Mh. <chuckles> Okay. Sì, sì. Mh-mh. Ah. Okay, okay, beh sì ho capito, ho capito. Bene, bene quindi somma ami mangiare le cose un po' più elaborate, però quando si tratta di quello che devi preparare tu tendi per la semplicità, beh mi sembra più che lecito assolutamente, mi sembra più che lecito. Ehm, senti ci sono dei c'è magari un un episodio, che ti raccon ti ti viene in mente nello specifico durante gli anni, che ti è rimasto particolarmente impresso, o perché magari è stato un episodio particolarmente emotivo, o perché magari in realtà è stato divertente, perché è successo qualcosa che ha fatto ridere?
<chuckles> Esatto. Esatto. Si. Mh. Sì, allora un episodio molto divertente in realtà è della mia infanzia, perché quell'anno mia sorella dovette fare una mia ma mia sorella all'epoca faceva delle gare agonistiche, e e quindi i miei genitori sotto Natale, dovettero praticamente farle fare una trasferta, quindi diciamo dovettero spendere molti soldi per mia sorella, ecco. E quindi quando arrivò Natale, ehm, diciamo fecero comunque regali a noi sorelle, mia sorella era più grande di me, quindi lei comprese questa, cosa però io ero piccola quindi mi trovai cioè praticamente io sapevo già, perché mia cugina mi spifferò un po' questa cosa, che avrei avuto dei cappelli e delle sciarpe. Apriti il cielo, perché veramente io avevo 7, 8 anni quindi volevo il giocattolo, no, ehm e iniziai a scrivere sul mio diario: "Ah non mi interessa, io quella mattina non mi sveglio proprio". Non so cosa voles <chuckles> E
Sì. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. Ah, ho capito, sì. <chuckles> Mh-mh. <chuckles> No vabbè, <chuckles> fantastico.
e quella mattina quando mi svegliai, e spacchettai questi diciamo cappelli, ci rimasi malissimo, cioè poi io non ero una bambina che tipo diceva: "Ah bello". Dissi: "No, ma non mi piacciono". Ad oggi ti dico fa ridere, perché fa ridere perché quel momento io veramente ero indignata, cioè io quella mattina proprio non volevo svegliarmi, non so cosa volessi fare nella mia testa, da bambina. Ah, mhmm, però ad oggi ti dico, ehm, apprezzo il momento perché anche magari, ehm, non nonostante avessero comunque dovuto fare un, diciamo sforzo economico per mia sorella, hanno comunque trovato il modo per mettermi qualcosa sotto l'albero, che sembrerebbe una stupidaggine, però era importante.
Mh-mh. Sì. No. Mh. Sì. <chuckles> Mh-mh. Sì. Eh certo, vedi? Eh, sì, sì assolutamente, beh chiaramente e eri piccola in quel momento, quindi la tua reazione era più che sensata, poi con il senno di poi questi questi ragionamenti, con una certa maturità, ehm, si riescono a fare, assolutamente. E senti, comunque fino ad adesso abbiamo parlato di festività abbastanza importanti, abbastanza grandi che, ehm, tutti la maggior parte delle famiglie, insomma festeggiano in maniera diversa. Mi chiedevo se ce ne fossero alcune che vengono considerate generalmente minori, ma che tu apprezzi tanto? Non perché magari facciate qualcosa di grande, ma semplicemente dici questa festività a me piace.
Esatto. Si. Mh-mh. Mh-mh. Sì, uhm, in generale è il mese di agosto, perché durante il mese di agosto nella mia famiglia si organizzano tante grigliate stile americano, un po' il barbecue americano, perché abbiamo il giardino molto grande. Quindi, uhm, in generalmente appunto i miei cugini, i miei zii si mettono, grigliano, si mette la musica, uhm, abbiamo anche poi una sorta, diciamo, di lanterne tutto diciamo intorno al giardino e quindi si crea proprio un'atmosfera bella. Che poi generalmente invitiamo anche i nostri amici, ogni i miei cugini invitano i loro, io invitano i miei.
Mh-mh. Ah, ho capito. Sì, sì. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Ah dai, bene, bene. Molto bella come cosa questa. Sì, okay.
Quindi esatto, è un momento di convivialità sana secondo me ed è una tradizione che noi abbiamo quasi tutti diciamo, da agosto lo facciamo spesso, quindi non non si vede l'ora che, appunto, viene agosto proprio per fare queste grigliate.
Mh-mh. Sì. Ah, ho capito, ho capito. Guarda, ti faccio questa domanda che è più una una curiosità, ecco, che mi è sorta: io credo che al nord tra alcune famiglie, sia abbastanza comune anche durante le festività grandi decidere tra il: se fare il cenone a casa oppure se semplicemente prenotare per andare a farlo fuori in qualche ristorante. Anche da voi questa è una cosa che qualche volta viene presa in considerazione, o l'attaccamento alla famiglia porta anche a preferire fare tutto a casa?
Mh. Mh. No, allora alcune famiglie ti dirò che, ehm, fanno anche loro cena al ristorante, però generalmente si tratta proprio di tavolate, cioè nel senso che, ehm, siamo 20? Andiamo tutti e 20 al ristorante. I ristoranti si organizzano, perché lo sanno a Napoli, che non viene la famiglia di 4 persone, viene anche magari la famiglia di 4 persone, però viene anche la famiglia da dieci quindici venti persone. Però, la stragrande maggioranza, diciamo che, preferisce festeggiarlo a casa.
Mh-mh. Ah, okay. Ah, mh-mh. Mh-mh, certo. <chuckles> Giusto. Certo. Mh-mh, ho capito. Preferisce sì, sì, sì, immagino che ci sia anche più intimità, insomma e un po' tutto questo quindi eh certo assolutamente, bene, bene. E, mhmm, c'è un u un profumo a che associ particolarmente al Natale. Dici: "Ogni volta che sento mi mi ricordo, proprio mi tornano in mente, questi momenti passati in famiglia".
Esatto. Lo scambio dei regali Sì, è l'odore degli struffoli fritti. Cioè gli struffoli, sono queste diciamo palline fritte, e quando che poi vengono messe nel miele, e quando mamma le fa per me, quello proprio è odore di Natale, quindi quelli.
Mh-mh, sì. Okay. Dai no, benissimo, benissimo quindi insomma riesce proprio a farti tornare, in quel momento, con la memoria. Beh questa è una cosa bella. Guarda allora, io ti ringrazio per questa conversazione piacevole, per aver condiviso con me le le vostre festività, parte della tua cultura, perché è stato veramente molto interessante per me ascoltarti.
Esat Grazie a te.